Jamais. J'ai jamais ressenti un truc comme ça parce qu'elle a jamais fait de de différence, elle a toujours été super bienveillante, ça a toujours été une une femme qui est passionnée, heu, par son métier, donc elle a toujours été gentille avec nous tous. Même au niveau, heu, des devoirs quand elles nous en donnait, elle veillait à ce qu'on en ait jamais trop et heu, ensuite bah du coup le CP ça a été que 1 an, mais malgré tout, heu, elle suivait quand même la scolarité de près avec les autres professeurs, heu, elle suivait que je je fasse bien les choses et tout et ça même après, heu parce que je te dis elle venait me déposer à l'école, mais elle a pas fait que le CP. Elle a fait jusqu'au, heu, CM1. Et après j'ai commencé à partir toute seule à l'école.
Ah. D'accord. OK Ah. Ah oui! D'accord. Ah ouais là tu as vraiment suivi durant ton cursus, heu, en primaire quoi. Et et et et et et et du coup, heu, tu as parlé du fait d'avoir redoublé le le CP, heu, comment, heu comment ta mère l'a pris? Parce qu'on sait que ça peut on on connaît un peu la mentalité des parents, ils aiment toujours, heu, le meilleur pour leurs enfants. Heu, c'est vrai que des fois le mot redoubler ça peut leur faire un peu peur surtout que veniez pas de France du coup peut-être qu'elle savait pas trop en quoi ça consistait. Est-ce que là il y a une crainte un peu ou du côté de ta mère ou elle l'a bien pris, elle ou elle s'est laissé aller, heu, par rapport au à ce que disait la l'institutrice?
Ouais. Ouais, ouais, ouais, carrément.